Ich finde, dass alles irgendwie 'n bisschen besser und anders aussieht, also auf so 'ner eigenen Art und Weise. Ich finde, äh, in Europa sieht alles am Ende des Tages relativ ähnlich aus, also, das meiste.
Mhm, mhm. Mhm, ja klar, ist ja d in derselben Zeit entstanden, mehr oder weniger, architekturmäßig und so.
Genau, und das ist Ja, ja, genau, und auch, äh ja, auch so 'n bisschen die Natur. Ich finde jetzt, ob man zum Beispiel in Griechenland ist oder ob man in Südspanien ist, das ist halt, äh, sehr ähnlich alles.

So sehe ich das auch. Also, ich bin da auch ganz froh, dass wir jetzt diesen Absprung schaffen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass für mich was auch 'n wirklich wichtiger Grund war zu gehen, war, dass ich denke, dass Europa ein absolut sinkendes Schiff ist.
Inwiefern?
Also, politisch, wirtschaftlich. Ich meine, hier also, es wird in den nächsten paar Jahrzehnten hier definitiv 'n Krieg kriegen, da bin ich mir total sicher. Und Ja, ja. Ich denke, dass Amerika also, wenn Amerika und Russland sich bekriegen sollten, dann auf dem Rücken von Deutschland oder der NATO. Ähm
Mit Russland oder mit wem? Ah, ich glaube, so weit treibt er das nicht. Putin hat ja auch keinen keinen Selbstmordwunsch, hofft man, also.
Wir werden's Ja, äh, f äh, es da gibt's ganz viele so Sachen. Also, da ich glaube, jeder hat da 'ne so andere Meinung, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es kracht. Ähm, da hängt natürlich 1.000e Sachen hängen da dran, aber ich könnte es mir sehr vorstellen sehr gut vorstellen, und ich werde mir nicht 'n Haus kaufen und mein Leben aufbauen in 'ner Gegend, wo ich diese Erwartung habe. Und selbst wenn kein Krieg ausbricht äh, auch wenn kein Krieg ausbricht, ähm, mit der aktuellen politischen Lage, mit 'nem ja, mit dem aktuellen Kanzler, also, das ist alles
Mhm, ja, ja, sicher.
ja, mit der AfD, die bedroht, dass sie bald an die Macht kommt, allgemein die Spaltung der Menschen. Ich finde, das ist alles, äh, 'n selbst geschaufeltes Grab und, äh, ich möchte mich da nicht mit beerdigen lassen.
Aber m meinst du nicht auch, dass, äh dass dein zukünftiges Heimatland hat ja sicherlich auch irgendwelche Probleme, von denen du nur nix weißt? Oder willst du dann halt einfach fliehen und sagen: „Okay, äh, Deutschland geht mich nix mehr an, da wollte ich raus und und hier in meinem neuen Land, dann mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mich da einzuhaken politisch.“?
Das würde ich nicht be sagen. Also also, A ja, doch, Deutschland ist mir egal. Also, in den Punkten so also, ich werde jetzt nicht die deutschen Nachrichten verfolgen oder so was. Was mit Deutschland ist, das ist mir jetzt nicht dann so wichtig. Aber, ne, ich möchte mich natürlich über die Lage in Panama dann auch erkundigen. Und ich meine aber, die haben so süße Probleme wie so 'n bisschen Steuerhinterziehung. Das finde ich irgendwie sympathisch im Vergleich zu all dem, was Deutschland für Probleme hat, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, genau und ich glaube, dass, äh, in Panama 'n ganz an also, ich glaube, dass Leute vielleicht denken, „Oh, Panama ist 'n Dritte-Welt-Land“, aber es gibt nur 1 Sache, die man sich angucken muss, und das beantwortet so viele Fragen.
<giggles> Ja, ja.
Wenn man sich 'n Foto von Panama City anschaut und 'n Foto von Berlin.
Mhm.